Nah Kak, sekarang itu kan anak remaja itu benar-benar berbeda ya. Entah itu dari segi perbedaan perkembangan zaman, atau perkembangan teknologi yang pasti 2 perkembangan tersebut membuat anak remaja itu pengen didengarkan nih, Kak, tanpa merasa dihakimi gitu kan. Nah, menurut Kakaknya nih, gimana sih caranya mendengarkan anak remaja tanpa merasa dihakimi?
Oke, <chuckles> menarik ya. Kebetulan nih, aku juga ada pakai pengalaman apa namanya, punya anak semi remaja sih sebenarnya belum remaja juga ya, semi remaja ini. Nah, mmm. Biasanya sih kalau, eee, anak-anak a eee, anak aku ini, kebetulan aku punya anak cewek itu, dia itu kalau, eee, ternyata dia itu kalau lagi misalnya nih lagi emosi atau lagi marah atau mungkin melakukan sebuah kesalahan, itu yang pertama itu jangan ditegur di apa namanya, di depan orang banyak Kak. Itu, pertama, itu. Ternyata karena, aku juga kalau aku jadi anakku, misal aku jadi anakku di saat itu ketika aku ditegur di depan orang banyak, pasti yang pertama malu ya, Kak ya, malu, terus yang ke-2 kan pasti kecewa gitu. Nah itu juga aku, "Oh ternyata nggak boleh gitu." Karena benar Kak, terus yang ke-2 itu kalau, eee, apa namanya, anak itu kan kadang-kadang ya sama lah sama halnya kita juga kalau lagi ada masalah kan pasti, eee, maunya, eee, apa namanya, bercerita kan? Enggak, belum tentu dia maunya, b de ber dia bercerita, maunya dia minta pendapat tuh belum tentu, Kak. Nah. Kok anak aku ini <chuckles> Udah mulai mengenal ini loh, Kak, mengenal pasangan. Tahu kan nama jatuh cinta anak remaja, ah itu. Nah, kadang-kadang menjadi ya kita juga pernah ya ngalamin namanya, eee, suka sama lawan jenis tuh pasti ada ya, Kak ya. Nah, dia juga sudah nih ma masanya itu. Sebenarnya jujur kalau jadi orang tua aku pengennya, "Aduh udah deh kamu fokus aja sekolah," gitu kan. Tapi kan kita nggak memungkiri kita juga pernah di posisi itu. Jadi yang ya udah, tempatin aja waktu, eee, kalau kita jadi temannya aja. Jadi kalau dia lagi ini cerita, "Aku lagi suka sama ini, mami, ini ini ini." Oh gitu, kena jadi aku cuma menggali aja, aku nggak nggak bisa melarang juga kan. Cuma memang aku bilang kayak gitu. Kalau aku sama anakku aku bilang, "Boleh kok kamu suka sama orang tuh boleh kok," gitu, "itu wajar" gitu. "Tapi," apa namanya, eee, "Jangan sampai fokus kamu cuma di situ," gitu loh, "kasihan," gitu. Cuma itu aja sih yang penting didengarin sih anak-anak itu. Jangan kita langsung frontal, "Eh, kamu nggak boleh pacaran begi-begini." Benar Kak, kal kalau semakin dilarang anak itu malah semakin ini loh Kak, semakin, eee, ada motivasi untuk, "Kok? Apa sih?" Dilarang jadi malah maju, bukannya mundur malah maju gitu loh Kak, gitu. Mhm.
Mmm, iya iya. Oke. Mhm. Ah, iya itu. Iya pasti sih. Mhm mhm. Iya, mhm mhm. Mhm. Oh, iya. Mhm, betul. Oh, iya iya. <chuckles> Mmm, iya iya. Mhm mhm. Ah, iya iya. Iya sih. Mmm, iya iya. Mhm mhm, oh iya sih Kak, itu masuk akal sih Kak. Terus yang poin pertama itu yang tadi Kakak sebutkan soal, eee, men-judge anak gitu kan di depan umum, wah itu benar-benar harus dihindari sih, bet betul juga gitu kan. Karena takut sih anak juga mengalami apa-apa gitu kan, dari segi mental, dari segi apa gitu, da ka karena ya itu benar-benar ngaruh juga gitu, eee, masa trauma atau apa gitu. Terus yang Kakak sebutkan tadi soal pasangan itu ya, eee, metode Kakak itu udah, eee, sangat bagus sih, Kak, di zaman sekarang. Jadi enggak menghakimi gitu kan, terus enggak melarang-larang gitu karena otomatis ka kalau semakin dilarang ya takutnya kayak semakin melakukan gitu kan, eee, karena ya anak zaman sekarang kan udah mengenali namanya teknologi nih, Kak.
Mhm. Mmm. Mmm, benar, iya. Benar. Benar. Mhm. Mhm. Iya, gitu. <chuckles> Teknologi, de
Iya dan juga itu bisa mencari gitu kan ke ke ke penasaran, rasa ingin ta ketahuan, gitu. Nah, itu, ke benar-benar harus didampingi sih, Kak. Nah. Iya buat Kakaknya juga nih, eee, gimana sih caranya, menghadapi anak seperti itu gitu kan? Menghadapi anak yang memang sekarang itu paham teknologi nih, serba tahu gitu kan, terus serba bertanya-tanya gimana tuh Kak?
Mhm. Oke. Oke, ya, eee, ini memang riskan ya menurut aku ya, karena kenapa? Karena kan, eee, aku itu kan, eee, dulu tuh aku nggak kasih HP ketika memang anak belum belum belum waktunya ya. Cuma karena sekarang memang harus punya HP karena buat eee kebetulan kan anakku les les, eee, itu harus memakai teknologi HP karena ada ada game di mana, itu juga untuk media belajar jadi mau nggak mau ya. Sekarang itu anak-anak sekarang u u udah mau megang HP sendiri-sendiri Kak. Grupnya aja udah banyak banget Kak, grup ada grup ini, grup itu, jadi lebih banyak grupnya anak-anak daripada grup aku gitu. Nah, kebetulan a eee, anak aku ini masih mau terbuka sih ya Kak, terbuka misalnya kayak misalnya, eee eee, dia letak HP nih di mana gitu kan, aku bilang, "Oh, aku lihat HP-nya boleh nggak, Kak?" Gitu. Jadi memang, eee, apa namanya, kecuali kalau dia udah mulai protes, mungkin aku akan memikirkan cara lain. Tapi kalau sekarang dia masih aku bilang, "Aku let lihat HP boleh nggak, Kak?" "Boleh," eee, aku lihat nih di WhatsApp dan segala macem, gitu. Memang di di HP-nya ada beberapa yang namanya teman, kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa melarang bahwa ada beberapa kata-kata yang kasar atau segala macam. Intinya, Kak, kalau aku ya sekarang nggak bisa ngelarang anak, "Oh kamu jangan ngomong kasar." Cuma aku biasanya kasih feedback-nya gini, eee, "Kalau kamu tidak mau dikatain kasar, berarti kamu harus ubah dari diri kamu, kamu jangan kasar sama orang lain," gitu. Misalnya sekarang itu, eee, ak pertemanan teman-teman inilah di apa, teman-temannya anakku itu kalau apa, di lingkungan ya lingkungan bukan di sekolah tapi lingkungan di sini, di perumahan ini. Banyak anak-anak itu kalau ngomong kayak nggak terkendali kayak misalnya, eee, mengatakan kata bodoh, eee, atau kata tolol, itu kayak sebuah kebiasaan gitu. Tapi <swallows> aku bilang, "Kalau kamu dikatakan bodoh, kira-kira mau nggak?" Gitu kan, "Nggak mau," berarti kamu jangan begitu. Dan akhirnya kan, eee, ketika e tidak memulai perkataan kasar kan pasti orang juga tidak memulai untuk berkata kasar dan itu juga poin positif yang aku ini ya, aku apa namanya, aku ini ya, aku eee, jadi perhatian ya. Terus untuk, eee, apa namanya, untuk YouTube. YouTube ya, sekarang YouTube itu kayak aku tidak aku melarang anak untuk nonton Short ini loh, video, kayak TikTok. Short eee, apa namanya, YouTube itu nggak nggak aku nggak nggak ngizinin. "Kalau kamu mau nge-game boleh, tapi kan nge-game ada batasnya ya, Sabtu sama Minggu. Yang lain kamu nonton YouTube biasa aja," gitu. you YouTube yang jangka panjang, gitu. Karena biar otaknya itu kan kalau TikTok itu kan Short ya, jadi habis ini, habis ini, jadi nggak kayak bis bisa kat kata orang sih bisa mengurangi gaya, eee, fokusnya anak juga ya. Jadi aku melarang itu jugalah, itu. Kayak gitu-gitu aja sih Kak. Jadi memang yang penting anak masih terbuka berarti masih aman kalau aku menurut aku. Tapi kalau anak mulai, eee, tertutup misalnya, eee, udah HP-nya sudah dikunci atau segala macam, nah itu buk harus ada tanda pa tanya besar di situ.
Ah, iya. Mhm mhm. Heeh. Mmm mhm. Iya. Mmm, iya iya. Mhm mhm. Nah, iya. Mhm mhm. Eh, iya, mhm mhm. Ah, iya. Mhm. Mmm, iya iya. Mmm, iya iya. Ah, iya, betul sih. Ah, itu. Ah, iya, mhm mhm. Iya, iya, kalau soal itu benar-benar bagus sih, Kak, dari Kakaknya sendiri ya sebagai orang tua berarti kan dari anaknya itu kan, ada semacam keterbukaan gitu kan. Jadi, eee, kalau misalkan ada masalah, entah itu masalah dari sekolah gitu, atau dari segi masalah apa pun itu, e terus ujung-ujungnya bercerita gitu masalah tersebut ke Kakak, wah itu be masih bagus sih anak tersebut, jadi pengen terbuka gitu, terus dari dari Kakaknya juga mendengarkan gitu kan, tanpa menghakimi, nah itu ciri-ciri masih sehat sih Kak hubungannya. Nah kalau soal media sosial sih Kak kayak kayak scrolling itu u sudah sudah bagus ya Kak, kalau menurut saya. Karena memang dari anaknya kan, eee, dari segi kesibukan itu masih minim ya Kak. Pa paling kegiatannya kayak sekolah gitu kan, atau kalau mengaji ya mengaji gitu. Nah kalau nggak dibarengin dengan kesibukan yang produktif di rumah ya, ya takutnya kan, eee, kecanduan yang namanya media sosial itu ya seperti itu sih, itu bagus sih kalau, dari pola didikan Kakak gitu. Nah, e
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya, benar. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Bener, iya. Sekarang itu sekolah ini sih Kak, sekolah sekolah sekarang itu padat, nggak seperti dulu. Misal kayak jadwal anak ya, jadwal anak ini sekolah dari jam 07.00 sampai nanti jam 03.00, 03.00 sore. Itu belum kalau ada les, les tambahan nanti jam 5.00 baru selesai. Jam 5.00 selesai habis itu, eee, jadwal untuk ngaji, habis sholat apa namanya, maghrib, ngaji sampai jam, eee, 07.00 atau jam 07.30 udah, anak itu udah capek Kak dengan aktivitas kayak gitu, gitu. Iya. Mhm.
Mhm, oke. Mhm. <chuckles> Ah, iya iya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu, itu udah bagus sih, Kak, bagi si anak sendiri. Jadi, enggak ada ruang untuk, eee, si anak itu membuka hal-hal yang, memang membuat dia itu, eee, ingin gitu kan atau ketagihan gitu apalagi dalam hal ini media sosial gitu Kak. E terus tapi kan perbedaannya dengan orang dewasa mungkin dari anak sendiri itu, kurang ya dari segi beban gitu kan, paling bebannya itu belajar dan lain sebagainya gitu. Nah itu, eee, pola didikannya udah bagus sih Kak. Nah, eee, buat Kakak nih, eee, seperti yang Kakak bilang kan, eee, dari segi media sosial itu ya, eee, takutnya, eee, dia itu membuka hal apa gitu kan yang enggak diketahui oleh kita gitu kan atau buat Kakak sendiri nih. Nah buat Kakak, cara agar supaya anak itu bisa terbuka gitu, eee, apa pun yang dia buka di media sosial, itu gimana Kak? Apakah ada hal-hal tertentu?
Iya. Bener. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, bener. Mhm. Mhm. Oke. Mmm, oke ya. Kalau media sosial mungkin kayak ini ya, eee, Instagram atau segala macam ya Kak ya, akun sendiri gitu ya. Eee, enggak ada. Karena gini Kak, aku ini termasuk orang yang nggak aktif di media sosial, itu pertama. Aku nggak nggak aktif gitu, aku punya tapi nggak aktif. Anakku juga nggak tahu media sosialku tuh apa, gitu. Karena memang benar-benar aku kunci itu. Bahkan, eee, apa namanya, kayak si eee, anakku kemarin izin nih, "Aku pengen dong kayak temanku itu punya Instagram, punya ini." Terus aku bilang, "Buat apa?" gitu kan, aku bilang, "Buat apa?" gitu. "Ya, pengen ini upload foto atau segala macam," kayak gitu. Jadi, eee, intinya kalau kebutuhannya urgensi untuk kamu harus bikin ya nggak apa-apa, tapi kalau belum bikin ya nggak usah nggak apa-apa. Tapi kemarin itu sempat dia bikin, itu Instagram ya dia sendiri, cuma memang, eee, aku bilang sama anakku, "Kamu boleh nggak kalau misalnya Mami yang bikin, password-nya Mami juga tahu," gitu. "Ya udah, nggak apa-apa, Mami," gitu kan, ya udah gitu. Jadi ada kesepakatan aja kalau biar apa ya, sama-sama ngeliat aja gitu, isinya apa gitu. Takutnya kan ya sebenarnya bukan terlalu mengawasi ya Kak ya, lebih ke pengen tahu aja. Sebenarnya nggak mau terlalu ikut campur gitu, nggak mau terlalu ikut campur tapi ngawasin dari jarak jauh aja, "Oh begini oh begini," gitu kan. "Oh anak masih normal lah," gitu. Karena ya aku takut Kak, karena sekarang itu yang namanya pergaulan itu kan banyak anak-anak itu sembunyi-sembunyi tangan ya. Ibaratnya gini, nggak nggak nggak di ta nggak tahu orang tua kalau di anak di rumah itu bagus, tiba-tiba di luar itu apa namanya kita nggak tahu seperti apa gitu. Karena ada beberapa kasus, eee, tiba-tiba anak SMP sekarang, eee, pe apa pak pakai, eee, obat-obat terlarang. Eee, kan kan kita nggak bisa ngontrol itu ya Kak ya. Nah itu aku aku benar-benar apa ya, ya aku memang mungkin dibilang terlalu apa ya, terlalu ini nggak, cuma memang yang penting kalau untuk media sosial itu jangan terlalu banyak. Aku tapi memang menghindari TikTok sih Kak. TikTok, tapi kalau Instagram masih okelah Kak, i Instagram masih oke. Eee, terus aku juga, eee, ikut terlibat dalam pembuatan akun, eee, tahu apa password-nya juga tahu gitu, jadi biar sama-sama aja. Nanti kalau memang mungkin kalau di usia besok dia udah SMA mungkin caranya juga berbeda kali ya Kak ya, mungkin dia beda udah ini, tapi untuk SMP, karena memang masih SMP, jadi, eee, menurut aku masih aku masih bisa lah membantu untuk mengontrol itu. Nanti kalau SMA ya nanti bis bisa ber apa ya, bisa ini aja, bisa saling belajar aja, beriringan aja sih, gitu aja sih kalau aku, Kak.
Iya. Mhm. Mhm. Mmm. Iya, mhm. Nah. Ah, iya iya. Mhm mhm. Oke. Iya itu, betul. Mhm mhm. Nah, iya, mhm mhm. Mmm, iya iya. Iya, mhm mhm. <clears throat> Nah. Iya. Wah itu bagus sih Kak. Jadi sesuai dengan jenjang ya, kalau misalkan SMP itu, eee, bisa dibilang ya, eee, harus ada larangan ya di awal gitu kan. Terus pertanyaannya, buat apa gitu kan tujuannya. Nah kalau misalkan SMA, kalau dia itu pingin tetap gitu buka ya bisa gitu kan dari kitanya mendampingi gitu. Dan juga, eee, bisa dibilang ya sedikit terbuka gitu loh dan juga bi a kalau misalkan ada status-status mungkin ya, jangan di-hide atau apa gitu bisa aja gitu kan, hal-hal seperti itu terjadi gitu. Nah u untuk soal, e privacy atau rahasia nih, Kak. Misalkan nih, eee, anak Kakak atau remaja itu punya rahasia gitu kan, eee, ja ja jadi misal misalnya tuh kapan sih, eee, punya rahasia yang harus mereka simpan rapat-rapat, terus kapan juga gitu kan, eee, dari Kakaknya itu harus menghormati privacy-nya dia gitu kan, atau harus intervensi demi, eee, keselamatan dia mungkin atau demi, eee, masa depan dia, kapan tuh Kak?
Mhm. Mhm. Jenjangnya. Mhm. M Benar. Mhm. Benar. Iya. Mhm. Heeh. <chuckles> .Eee, kalau rahasia anak itu, jadi anak itu mulai jujur nih, misal ya, eee, mulai ya tadi ya, aku bilang kayak jatuh cinta, itu kan, eee, tidak semua anak mau terbuka loh sama orang tua, gitu, misalnya. Nah, dulu itu anak aku tuh, eee, apa namanya, untuk cerita, "Aku suka ini", kan dulu ak biasanya aku goda, "I" kayak gitu kan, ad aku goda gitu, tapi dia kan malu, ya. Nah, itu dia dia dia punya buku buku buku, aku tahu dia punya buku da apa, diary, buku ini, dia simpan, itu aku tahu, gitu. Aku nggak pernah buka sih, gitu, nggak pernah buka walaupun, apa namanya, tahu gitu kan, dia ada rahasia, dia punya ini, gitu. Yang penting, eee, apa namanya, yang penting tuh aku percaya aja. Kalau aku sih gini, Kak, intinya gini, aku kasih kepercayaan sama anak, "Aku percaya sama kamu. Tapi seandainya suatu saat kamu mengecewakan kepercayaan orang tuamu, yang menanggung akibat itu bukan mami atau babe, tapi kamu sendiri" gitu. "Kalau kamu melek melakukan hal yang, eee, jelek, pasti nanti tumbuhnya juga jelek, kalau yang bagus, pasti bagus." Intinya adalah berikan anak itu tanggung jawab. Bahwa setiap kamu memberi membuat keputusan pasti akan, eee, apa namanya, kamu akan memikul tanggung jawab itu, gitu. Jadi aku nggak mem nggak memakai semua larangan, tapi kalau kamu berbuat A pasti tumbuhnya A, nggak mungkin kamu berutuk tumbuhnya B atau C atau D, gitu aja kalau sama anak, tekankan di situ aja. Jadi memang anak itu nggak usah terlalu banyak larangan, tapi ada akibatnya kalau kamu melakukan ini loh, gitu aja sih, Kak. Mhm.
Mhm. Heeh, heeh. Betul, mhm, mhm. Iya, mhm, mhm. Oke. Mhm, mhm. Heeh, iya. Oh, iya. Mmm, <smacks lips> iya. Wah, itu benar-benar pelajaran yang sangat berharga tuh, Kak. Jadi, hukum tabur tuai itu benar-benar berlaku ya, kalau misalkan menabur di manapun, ya pasti dituainya juga bisa mendapatkan hal apa pun, nih. Wah, pengalamannya menarik sekali nih, Kak. Oke, terima kasih banyak, Kak.
Iya. Mhm. Benar. Sama-sama, Kak.